Ah! Così tanto? Ah, in macchina okay okay, infatti ho detto
Mh-mh. In macchina. Sì, sì, da Milano ho detto 4 ore andare, 4 ore a tornare, quindi top.
Sì, beh sì, da Milano sì, veramente.
Eh, t sì da te magari un po' più un po' più in là.
No, infatti io ma anche in aereo, cioè, è talmente vicina che ci metti meno di 1 ora per arrivare.
Eh, sì, infatti. Eh, no ci sta, ci sta.
Come in po' tutti i posti in Italia. Infatti no, ci sta molto.
Eh, però cavolo se mi dici che i turisti sono così simpatici, <chuckles> va finire che io litigo, poi io sono una Mh.
Eh, quello sì, però un <snorts> da una parte un No, allora, ti capisco, eh. Però, da una parte non ti import cioè, comunque, sì, l noi lì siamo stati tipo obbligati a p chiedere alla gente che, magari, le persone chissà che pensava che cosa gli dovevi chiedere, così Però, generalmente cioè, non i i mhmm
Io sono un po' una testa calda. Mamma mia. Vabbè, qualche qualche insulto in italiano si tira sicuramente, no, tanto non capiscono.
Sì, sì. Interazione minima, e e ti fai la tua vacanzetta tranquillamente, anche perché lì ci stanno un sacco di cose belle da vedere poi.
<chuckles> Esatto. Eh, dai, allora no, vabbè ci sta dai sì, è da provare.
Poi, ti devo dire, sì, magari le persone per strada, tutt gli anziani sono così, però i giovani, mhmm, meno pure tipo i s uhm, facendo lo stage, mhmm, stavamo a casa de delle famiglie, cioè, comunque con le famiglie ci siamo trovati molto bene.
Ma anche perché Mh. Ah, oka Ah, oka oka Io con lo stage nelle famiglie mi son trovata malissimo a Salamanca. Mamma mia, mamma mia, non ti dico.
Quindi Mamma mia. No, sì, comunque ho sentito di brutti racconti.
No, guarda, verame un trauma è stato quello stage bruttissimo. Che poi è un peccato perché a me la spia ehm, la Spagna è sempre piaciuta, invece vi veramente lì mi fatto rovinare completamente l'idea, cioè, ti dico che siam finite tutte in ospedale.
Immagino. Oddio.
Io e le mie 2 compagne di di cam cioè, perché eravamo in questa famiglia qua, tutte e 3 in ospedale, una non volevano più farla ripartire perché dicevano che aveva la peritonite, e invece non era vero, era un'intossicazione alimentare perché ci davano le cose scadute. Cioè, per farti capire.
No, vabbè. Mh. No. Mamma mia. Non voglio immagina
Malissimo. Sì, sì. Poi, anche lì, tipo la gente faceva apposta parlare veloce per non farti capire, cioè alcuni fanno apposta veramente a mangiarsi le parole.
Sì, alcune, poi capito ci sono quei soggetti che poi ti rovinano il tutto e ti danno un'idea generale sbagliata.
Svogliata. Sì, ma infatti, ma poi dico come non fare le ste cose se non non c'hai voglia. Cioè, nessuno ti obbliga a fare a cu a ospitare la gente per lo stage. <chuckles> Boh. Va bene, grazie a te. Anch'io, cia ciao.
No, certo. Comunque ti ringrazio, ora devo andare. Ti saluto, e spero di sentirti presto. Cia cia